Oui, parce qu'on a tous un potentiel, en fait et très souvent, il y a plein de gens sur Terre, leur potentiel, il dort avec eux. Pourquoi? Parce qu'on les parce qu'on les voit pas. Ils sont invisibles mais d'abord, là, dans le film, il était il balayait. 2 secondes, 2 secondes de de retard ou d'avance et le le la le, mmh, le prof ne le voyait pas, en fait
Ouah.
et donc, heu, il pa il a réussi parce qu'il a quelqu'un l'a cru en lui. Ça lui a ouvert une porte et après c il est après, il y arrive et en même temps, i i il règle ses problèmes personnels, il apprend à aimer, à être aimé. C'est un film qui est complet pour moi et heu
A alors, oui et et et rappelles, heu et moi, je pense qu'enfin, mmh, je pense que le public se rappelle font une analogie avec le cèqu Le Cercle des Poètes Disparus, hem, toujours avec Robin Williams, heu, quelque quelque part, je trouve qu'il y a une analogie, heu, qui est faite dans en dans cette période-là et toi, tu penses que tous ces films des débuts des années 90 ou des années quatre-vingt-dix donc du coup, ça te parle toujours à à à l'heure actuelle?
Mmh mh. Sûrement, oui. Oui, oui. Oui, parce que c'est ma base, en fait et puis ça tire vers le haut. Aujourd'hui, les films sont trop sexualisés, sont trop orientés pour, heu moi, je trouve que c'est trop, heu, orienté pour, heu, pour pas trop réfléchir, pour pas trop penser, pas trop creuser. Moi, je pense, heu, on doit pouvoir se divertir et en même temps, tirer une leçon. Je m'en rappelle les dans les séries années 90, il y avait toujours une sorte de petite morale à la fin, je me rappelle. Toujours un petit truc où on on on en ressortait.
Mmh. Tout à fait. <laughs> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est il y a pas de ça, c'est juste, c'est plus, heu, le fun, le fun, le fun et ça créé rien, en fait. Ça ça ça n'impacte pas positivement.
Bah, donne-moi un exemple de morale de morale à la fin de série ou de film.
Bah, par ex bah, exemple, la série à l'époque, heu, Beverly Hills, je me rappelle toujours parce qu'après, c'est c'est <chuckles> tu vois?
<laughs> Oui. Oui, oui, avec Brenda Walsh. <laughs> Voilà. <laughs>
C'est ça. Parce que je me rappelle, la série, un jour, a été rediffusée. Bon, il y a un petit moment mais c'était, déjà, à l'époque un peu plus moderne et je me disais: «Mais aujourd'hui, ça ça dans une série, il y aura jamais» et c'est une séquence où, heu heu, l'actrice qui est donc Kelly, avait, heu, refusé les avances les avances d'un d'un d'un garçon.
Ah, oui. Jenny Garth. Jenny Garth. Ouais, tout à fait. <chuckles>
Voilà, c'est ça, l'actrice et elle se sent elle se sentait mal, elle culpabilisait et c'est l'acteur qui jouait Dylan qui lui a franchement ça a duré 10 minutes, c'est long, 10 minutes, où
Qui est décédé, en plus, maintenant, ouais.
En plus, oui et qui lui fait comprendre que quand elle dit «non», c'est «non». Tu vois?
Oui. Ouais.
Le Elle et en gros, lui, le garçon lui apprend à elle, le consentement. Aujourd'hui, tu ne verras jamais ça dans une série, c'est terminé.

Alors j'ai j'ai dû regarder un peu parce que, justement, avec les jeunes à qui je travaillais, je devais m'occuper d'eux, donc eux, ils regardaient ça, moi, j'ai pas accroché parce que je suis pas trop fan de tout ce qui est science-fiction ou tout ce qui est un peu s fantastique et hem, et j'ai non, j'ai j'ai pas adoré aimer l'univers mais je peux pas dire que c'est pas de bonne qualité, par contre, parce que j'ai pas vraiment le recul sur cette série. Elle a bien marché mais de nos jours, ça veut rien dire de nos jours, ça veut rien dire, j'ai l'impression, les critères sont plus les mêmes.
Oui. I ouais, il f il faut avoir du temps mais mais toi, si tu devais retenir 1 film, dans ta vie qui t'as, heu, qui t'as procuré et qui te procure encore, donc forcément une nostalgie, une série ou un film, voilà, peut-être une série aussi, hem, si tu as si tu devais en citer un ou une, tu tu me dirais, quoi?
Mmh mh. Un film, je dirais Will Hunting. Ça, c'est un chef-d'œuvre, pour moi.
Ah! Ouais, ouais, ouais, ouais, avec, heu, Robin Williams, ouais Robin Williams, ouais, voilà.
Je je regarde au moins 1 fois par an, ce film. Ah oui, ah oui, oui, et puis savoir que c'est, heu, c'est les acteurs qui l'ont écrit, en plus, ils l'ont un peu un peu modifié parce que voilà, pour i heu, normal, je pense, hein. Oui, parce qu'il y a des il y a des trucs qui semblaient un peu trop dans leur scénario, et moi, je peux comprendre ça parce qu'eux ils s ils débutaient, ils démarraient, donc ils ont écrit ça, et je pense que, voilà, c'est un peu le gouffre oui, oui, Ben Affleck et de, heu, Matt Damon
Ah bon? Tu parles de Ben Affleck? Ben Affleck et et c'est qui l'autre acteur, et Matt Damon, voilà, tout à fait, OK.
donc eux, je peux comprendre qu'en 2 copains qui écrivent un film et après entre l'écriture et au moment où faut tourner il y a des trucs qu'il faut enlever, je peux comprendre ça, c'est c'est normal, c'est, heu, et heu, parce que, eux, voulaient accentuer le personnage de Matt Damon comme quoi il y avait un truc bizarre avec la CIA et le gouvernement américain. Ils voulaient accentuer ça et ça, ils l'ont enlevé au final mais heu
D'accord, donc heu, c'est donc heu, c'est, et hem, et c'est c'est quoi, précisément, qui t'a fait, heu, avoir un sentiment de nostalgie par rapport à ce film et peut-être faire un petit rapport avec l'épor l'époque actuelle, en fait, qui est qui te qui te marque encore?
ouais, c'est En fait, c'est un f mmh mh, c'est un film qui est intelligent, qui est simple et qui donne de l'espoir, tout simplement et tout le monde peut s'identifier parce qu'il y a parce que tout le monde ne n'est pas, heu, exemple, né riche avec les capacités mais lui, il est né très pauvre avec un intelligence incroyable et on lui ouv on lui ouvre une porte, on on on donne une chance.
Bah, heu bah, justement, heu, Ma Matt Damon, qui est très intelligent, heu, voilà, qui résout des équations de maths incroyables, voilà, je me souviens un petit peu. Ça fait enfin, on se souvient tous, heu, de de cette période. C'est ça qui était un peu un peu le super pouvoir du peuple, voilà, tout à fait. C'est là où je te rejoins, mais mais mais quoi qu'il en soit, toi, tu penses que, heu, cette faculté-là, heu, t'a procuré, hem, de l'émotion jusqu'à maintenant?
Mmh mh. <laughs> C'est ça c'est ça, ouais.